Iya iya iya iya, betul banget sih ya gitu. Apalagi kalau, eee, kalau anak-anak kan biasanya sukanya film-film seru ya atau film-film kartun itu itu banyak juga tuh, dan memang banyak film kartun yang menyajikan lagu-lagu gitu jadi gembira gitu ya. Itu kan juga meya apa, me menunjukkan rasa gembira seperti itu heeh. Namun sayangnya ya karena ya namanya kebebasan berekspresi itu, kadang-kadang nilai-nilai yang disampaikan juga ada negatifnya juga nih Kak, gitu. Wah, itu anak jadi perhatian juga heeh, apalagi kan kita kan di Indonesia kan masih, mmm, iya nggak bisa nerimalah hal-hal yang kayak gitu, masih kita masih baguslah mener eee, masih luruslah untuk, apa, kayak masalah gender gitu kan. Ha kemarin kan yang disayangkan kayak, apa namanya, film film film terkenal tuh film anak terkenal tapi, loh kok, eee, apa, ibunya, apa orang tuanya bapak sama daddy gitu, papa sama daddy, nah itu kan, waduh itu untung anakku gak nonton gitu yah su heeh, untung aku biasanya gak langsung pas premiere nontonnya. Biarin dulu, liatin dulu komentar orang kalau, apa komentar orang aman baru kita nonton deh, terutama film-film anak-anak kayak gitu, itu kan sulit ya, eee, menurut Kakak gimana tuh ketika yang ditonton ternyata memiliki nilai yang negatif, menyebarkan nilai-nilai negatif, menurut Kakak gimana tuh?
Mmm. Mhm mhm. Betul betul betul. Iya. Mmm, betul betul betul. Mhm mhm mhm. Iya, bener bener, harus lebih selektif lagi ya? Heeh, betul betul. Ah, iya iya iya iya, ngerti. Heeh? Ah, wih. Heeh heeh. <chuckles> Betul, mhm. Oh. Mhm mhm mhm. Oh, iya bener bener. Iya. Mhm mhm. E emang sih ya kadang, eee, ada ada juga yang di bioskop Indonesia misalkan, a udah di rating, eee, tiga belas ke atas atau misalkan itu, tapi anaknya masih ada yang suka nonton dibolehin. Nah, itu m aku juga kurang setuju juga tuh di situ, harusnya lebih ketat lagi sih yang kayak gitu-gitu, gitu. Menurut aku sih di untuk per filman di Indonesia. Jadi misalkan, eee, petugas bioskopnya kalau emang rating-nya untuk anak sekian gitu kan, misalkan kalau udah dewasa bisa berpikir sendiri gitu, ha harusnya le lebih tegas gitu jangan dibiarin masuk kan, kayak gitu.
Mhm. Iya. Heeh, nah. Eh. Heeh. Heeh, betul betul betul. Iya iya iya iya. Ah. Heeh, betul betul betul, ya makanya memang kan harus ada iniannya ya, eee, sensornya itu harus lebih ketat gitu, atau regulasinyalah heeh, supaya kita nih ya memang harus tegas namanya pemerintah masa nggak tegas ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kan dia harus tahu gitu bahwa, "Oh ini nggak bagus untuk rakyatnya, ini nggak ba baik untuk rakyatnya," jadi harus, eee, selektif gitu sih kalau menurut aku. Heeh.
Heeh, betul betul. Iya betul betul, regulasinya. Mmm, mhm. Betul betul, iya itu dia, iya. Orang tuanya juga harus selektif juga nih yang dampingin. Heeh.
Iya, betul, jangan cuman, eee, orang tua aja yang disuruh ini oke menarik sekali sih Kak, kalo kita ngomongin film ya Kak ya. Terima kasih banyak nih atas waktunya, iya selamat malam.
Mhm, heeh. Iya seru banget, makasi heeh, sama sama Kak. Mala